Não, sim, exa ah sei nem nem todos, porque assim, eh, a gente quando eu era professora, a gente tem muitos alunos, né, não dá para você lembrar o nome dos 44 alunos da classe, né, então, assim, mas eles lembram de você, então eles mandam a solicitação de amizade e eu eu sigo aqueles que eu tinha mais contato, que eu lembro, porque tem sempre aqueles que a gente tem mais afinidade, né, mais proximidade, então esses eu sigo de volta. Caso contrário não. Hum, é. Ta
Aham. Aham. Entendi. Tá bom. E você fazendo m mais alguma coisa?
Ok, da pra proteger? É, en então, não, né, e outra coisa que eu não coloco muito ali, por exemplo, que muita gente coloca, seu endereço, seu telefone, né, essas coisas, não, e-mail, não. Eu mantenho ali só o meu nome, né, eh, co assim aquela casada, enfim, mas é sabe, eu esse casado eu acho muito importante, porque também tem muita gente
É, para proteger? Sim. E você posta muita foto? Desses locais onde você está e tudo?
Eu Então, olha, é é outro cuidado que eu também tomo que eu tomo por que? Eu já tive problema, né, porque assim a
Já teve? Isso que eu ia te perguntar, você já teve problema?
Uhum, já. Você e e olha problema com gente que me conhece, entendeu? Não é nem com estranho é, então, porque o que acontece? Quando eu eu não sou nunca fui aquela que ai você vai no restaurante tira foto do prato e manda sabe, posta ali, né, aquelas coisas. Na verdade, ah, eu até faço isso mas assim, com o meu grupo da família minha, minha minha família mais próxima no WhatsApp, sabe tipo: "Gente, olha o que eu vou comer hoje", mas assim, só para mostrar se eu tô comendo uma coisa diferente ainda, né, que, por exemplo, eu num
Hum. Nossa. Aham. Tá. Uhum. É porque família é mais íntimo, né, família sabe que você não tá sendo ali esnobe de mostrar o prato, né, tá só querendo compartilhar uma
É, exato. Exato, exato. É, exato, é. E o que acontece é justamente isso, então assim, logo que eu vim, essa parte do esnobe, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eh, eu comecei a postar assim, quando eu chegava o inv o outono, que tinha aquelas cores que eu amo e até hoje eu ainda tiro fotos.
Né. Hã. Ah, eu também tiro gente. Ai, é lindo demais, aquelas armas amarelas, vermelhas. <laughs>
Não é lindo? Pois é. Exato. E eu ia lá e postava, né, "Olha meu Deus, o outono chegou aqui e tal, do jeito que eu amo e não sei o quê". Pronto, era uma enxurrada de gente, ai mas é metida, ah, mas porque não só porque quer ostentar, que mora nos Estados Un sabe, umas coisas assim nada a ver. E aí, eu comecei a parar, porque eu achei eu não vou discutir, não vou falar.
Aham. Hã. Mas eles comentavam mesmo?